えっとですね、なんかもう結構毎年、その、い毎年じゃないですけど、ま、2、3年にいっぺんくらい、あの、プレゼントにそのゲームとか入っていて、例えば、カタンってご存知ですか？
おん。 うん。 うんうん。 ああ、分かります。
うん、カタンとか、その、ま、他にもカルカソンとかそういったなんか、せヨーロッパとかでなんか流行って、でもなんとか子供でも理解できるような、なんか
はい。 うん、うん。 うーん、うん。
ちょっと頭を使うゲームみたいなのもあげたりしてるし、なんかうん。うんうんうん。
なるほど。確かにあれ、結構ね、お時間の掛かるゲームですものね。
うん。それに、あの、定番なオセロとか、人生ゲームみたいのもなんか楽しめるみたいでね、なんか。
うーん、オセロ。うんうんうん。そうですか、じゃあ、あの、将棋とかって持ってらっしゃるんですかね？
うん。 将棋はないですね、まだね。うん。
あ、でも、みんなでできないですよね。
ほあですよね。んん、って、ぬ多分、すなんかちょっと興味はなさそうなんですよね。将棋みたいにちょっとなんか、難しそうじゃないすか、見た目が。うん。
うーん。 うんうん。 ああ、なんか子供専用の公文から出ている子ども将棋 こう、あのどこに進めが進めばいいのかっていうのが書いてあったりするんですね。
ああ、はい、はい。 うーん。あ、ありますよね。うん。
なので、ま、大人もできるとしたら、ま、できますけど。でも興味がないんでしたらね、ちょっとプレゼントしたとしても、ね、難しいかもですね。
うんうん。 おお、え、そう、えん、そう、うーん。やっぱあの、普段や一緒にやってくれる相手がいないと、なんか将棋って結構難しいんです。多分その、おじいちゃんがやってくれればいいんですけどうん、教えてくれればいいんですけど、自分がなんか渡して、もう自分がその教えるわけには、ずっとやってるわけにはいかないんで、なんか、それでちょっと自分があげるには、なんか違うかな？っていう感だったんすよね。ううーん。
うんうん。 ああ、確かに。うんうん。 うん。 うん。 うーん。なんか、何がいいかな？みたいな、思われてるのって何かありますか？候補で。

うーん、そうなんですよね。なんかその辺がすごい悩みどころなんですよね。これいつも毎年、その、うん、よく考えて、これ楽しいかなで、楽しいだけじゃなくて、これちょっとなんか、ん、頭のいい体操になるとか、なんなんかちょっと、あたちょっとちょっちゃ、教育効果みたいなのもあったらいいなと思って、いつも考えてるんですけどね。うーん。
うん。 うん。 うんうん。 うーん。 おお、なるほど。そうですね、予算ってどのくらいなんですか？
えっと、ま、5000円から、ま、出しても6、7000円とかですかね。うん、ふん。
うーん、なるほどですね。でもなんかボードゲームとかでしたら、もう1つのやり方しかこうなかったりとかするので
うんうんうん。
そうですね。ま、言葉遊びのゲームとかでしたら、うーん。色々ありますけどね。
はい。 あ、なんか、なん例えば、なんどんなのがありますかね？
なんかチーズはどこへ消えた。あ、違う。これは違うのかな。えっとなんか人狼ゲームとかそういったようなもので、うん。
ああああああ。人狼ゲームのちょっとなんか子供にできそうな簡易版みたいなのが、あの、あったりするんですかね？ちゃんとよく探してみたら。うん。
うーん。あと普通の人狼ゲームっていうのも、幼稚園生の高学年、上の方で、ああうん。
はい。 はい。 あら、あれって、<chuckles> 高学年でもできるんですかね。ふーん。
そう、年長さんでもできるような感じですね、実は。うん。
うーん。ああ、そうなんですね。まあ、人狼は知ってるんですけど、うん。なんか子供幼稚園児もできるかなとちょっと、それはちょっと視野に入ってなかったんで。うん。や、結構面白い。はい。ああああああ。ああああああ、なる。てか、その子の性格もね、ちょっと考えながら、うん。ちょっと見てみないって感じですね。ふうん。
とまする。うんうん。 うんうん。 でもなんかね、人狼とかになりたくなくって、泣いちゃうかもしれないですね。 うん。うーん。 あとやっぱりおじいちゃんとかとするとかになると、やっぱりこう将棋とかだったら楽しいのかなとか思いますけどね。
はい。 はい。 うーん。

うーん、なるほど。うんうん。
彼女は自身は、なんかあの、なんかマインクラフトとかにハマってるんですよ。
ああ、どうですか？マイクラは一緒にやられたことありますか？
うん。 マイクラマイクラは、僕ぜんあんまりわかんないし、彼女は彼女で1人でそうそれは遊ぶ時一人でもう没頭したいらしいんで、うん、それは一緒にやらないですね。うん。
うん。 うん。 ああ、そうですか。うーん。なるほど。うん。
あとなんか、うん、テレビじゃなくて、手元にある時はポケモンとか？
ああ、なるほどなるほど。じゃ、テレビでみんなでする時は、もう全員で遊べるゲームですね。
はい、なんかみんなで そうですね、はい。
おお、なんか競争するような感じですかね。こう、桃太郎電鉄でしたっけ？うん。
ああ、桃太郎電鉄ってあまりご存知ないですかね？
あの、すごろくみたいな感じですよね。うんうんうん。
あ、はい、そうです。電車の社長になって、いろいろな目的地をまあ、すごろくなり、うん、特急カードとかでたくさんのサイコロを振って、そこ行って、そこの物件を買って、その収益をなんか、10年とかやって、一番多くなった方が勝ちみたいなそういう感じのゲームなんね。
うんうん。 うん、うん。 うんうん。 ああ、あれって、お金持ちの人が1番になるって感じなんですね。なるほど。なんか誰が一番先にゴールしたとかじゃないんですね。
はい。 はい。あ、そうなんすね、はい。 あ、そうですね。なんそんななんで、単純じゃなくて結構いろいろ考えることもあるんで、どこ、頭の体操にもなってすごい、うん、いいかしかもあの、実際の駅名とか土地名とか、特産物とかをつうあるんで、地理の勉強にもあんで、すごい勉強にもなるゲームなんね。
なるほど。 うんうん。 うん。 あ。そうですよね。うんうん。 確かに。ほんとですね。 じゃあ、それとあとは、ま、競う感じですね、二つとも。マリオカートも誰がこう、速いかみたいな競争ですよね。
はい。 はい。 はい。はい、そうですね。うん。
うーん、じゃあ、何かこう、RPG とか何か育てるとか、そういったゲームってされてるんですかね？
うん、どうですかね、なんか、RPG はなんか、うん、うしでになんか、ないですね、なんか、どでもなんか、マイクラとか、あ、動物の集まる森みたいなちょっとそういった、うん、なんか冒険的じゃないけれど、コツコツなんか育てていったり、なんか作ってくみたいなのはうん、は結構好きみたいね。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 ああ、なんか作っていくですね。 ああ。 なるほど。今の子供だと、なんか昔のロールプレイングゲームっていうよりは、なんか育ててコツコツ作っていくっていう形なんですよね。
はい。 うーん、ほえすね。うん、まあ、でもうん、うん、ま、ロールプレインゲームに近いのがやっぱ、うん、ポケモンくらいですかね、なんかうん、うん、うん、育ててバトルみたいなとポケモンくらいで、ま、それ以外のまだちょっと、うん、手出してないんじゃないかなと思いますね。見てる範囲では、もしかしたらやってるかもしれないんですけど、うんうん。
ああ、そうですね、育てていくっていうところですね。 うんうん。 ああ、うんうん。そうですね。でも、あの、テレビを見ている時間っていうのは、親御さんがちょっと気になる時間でしょうかね？